ใช่ แต่ว่าประมาณ 70% น่ะค่ะที่เขาเชื่อเรื่องความ เรื่องศาสนา ตรงเนี้ย ที่จะต้องแบบมาไหว้ขอขมากันก่อน เขาก็เลยเหมือนว่า ครึ่งทาง ยอมกันบ้างเล็กน้อย ก็คือยอมให้มีการจัดการไหว้ขอขมา เพื่อที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ บนค่ายเนี่ยคะ
อา ๆ ค่ะ อ๋อ
ใช่ แต่ว่า มันจะมีการขัดแย้งมาเรื่อย ๆ ตลอดนะคะ อย่างเช่น เราก็พยายามไม่ให้อยู่ค่ายเกินดึก เวลา เพราะว่าอาจจะทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นตรงนั้นน่ะไม่พอใจ ถ้าเราทำกิจกรรมช่วงกลางคืน เพราะว่าในกลุ่มมันจะมีคนที่เขามีเซนส์ สามารถรับรู้เรื่องพวกนี้ได้เนี่ยค่ะ แต่ว่าคนที่เป็นกลุ่มรุ่นพี่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เชื่อ ก็คือเขาไม่เชื่อเลย แล้วเขาก็แบบเหมือนใช้คำแบบพูดที่มันรุนแรง ก็แบบแอบตี ทะเลาะกันน่ะค่ะ ใช่ แล้วมันจะมีเป็น ใช่
อา อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ แล้ว แล้วจบยังไงอะคะ? แล้ว เออ ยังไงต่อคะ?
จบด้วย เหตุการณ์ ใช่ มัน โอ๊ย แอบน่ากลัวเหมือนกัน ที่นี่ก็ดึกแล้ว มันจบด้วยเหตุการณ์พีก ค่ะ เพราะมันจะเป็นเรา วันนั้นเราทำกิจกรรมในห้องเนาะ มันอยู่ในห้องที่มันเป็นห้องเรียนของนักเรียนบนเขาน่ะค่ะ ซึ่งถ้ามันเป็นโรงเรียนบนเขาอะ เขาจะสร้างบนป่าช้าทุกที่เลย เหมือนว่า มันเป็นการเวน ที่ เพื่อที่จะทำสาธารณะประโยชน์ แล้วมันก็มีการเตือนจากรุ่นน้องว่า "พี่ เขาไม่พอใจแล้วนะ เราไม่ควรทำกิจกรรม" แต่ว่ารุ่นพี่ไม่เชื่อ ให้จัดกิจกรรมต่อ ปรากฏว่า ไฟดับ ตรงจังหวะที่น้องพูดพอดี แล้วน้องก็กรี๊ด คนที่มีเซนส์ประมาณ ส สี่-ห้าคน กรี๊ดพร้อมกัน สะดุ้งออกจากวงพร้อมกัน แล้วหันไปมองหน้าน้อง เฮ้ย! เหรอ ๆ? เราขนลุกมากเลย
เออ <chuckles> ค่ะ โอ้! โอ้ ค่ะ อา เฮ้ย เฮ้ย <chuckles> ห เออ แล้ว
เหรอ? เราไม่น่าเล่าเลยไหมเนี่ย พอ ร เราหันไปมองหน้าน้อง "เขามาใช่ไหม?"
อือ ล นี่ ขนลุกเหมือนกันค่ะ เพราะว่าอยู่คนเดียว
เราหันไปมองหน้าน้อง "เขามาใช่ไหม?" "ใช่!" ทุกคนตอบเราเหมือนกันหมด แล้วก็เล่าในสิ่งที่ทุกคนเห็นเหมือนกันให้เราฟัง โดยที่ไม่ได้นัดกันเลยนะคะว่า เขาเจออะไร?
โอ้
จนรุ่นพี่คนเนี้ย เออ พือ สด เขาแบบ "ฉันยอมเชื่อก็ได้ ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว" เราก็เลยจบกิจกรรมคืนนั้นไปค่ะ มันมีเรื่อง ต่ออีก แต่ว่าเราไม่ค่อยอยากเล่าแล้ว <chuckles> เล่าแล้วกลัว
โอ้ อา ค่ะ กลัว โอ้โฮ อืม ปึ คือ
ใช่ ๆ เดี๋ยวจะทำคุณหมวกกลัวด้วย

อา ดีค่ะ ดี เหมือนของหมวก จริง ๆ เออ จริง ๆ เคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนมาถามว่าแบบ "ทำไมถึงยังนับถือศาสนานี้อยู่?" อะไรอย่างงี้ ก็มีบ้าง แต่เค้าจะมาถามแบบ คือถ้าถามแบบดี ๆ เราก็ตอบได้นะว่า เราก็ตอบไปว่า "เราชอบ" <chuckles> เราก็ไม่มีปัญหาอะไร คือเราไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะ แล้วก็เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครด้วย แต่ว่าเขาก็จะแบบว่า "แต่ว่า เธอกินหมูไม่ได้เลยนะ" อันนี้ คือชอบยกประเด็นกินหมูมากเลย แล้วแบบว่า "เธอกินหมูไม่ได้เลยนะ เธอจะ"
อ้าว! ค่ะ อืม อืม ค่ะ
"เธอแบบว่าอยู่ได้เหรอ?" เราก็บอกว่า เราไม่เคยกินนะ แล้วเราก็รู้สึกว่า เรา เราไม่ได้มีความอยากอะค่ะ ไม่ได้อยาก เราก็รู้สึกว่า เราก็อยู่ได้ แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบ เหมือนโดนบังคับ หรือว่า ว่า เออ ห้ามกินหมูแบบ
ใช่ ใช่ค่ะ อืม
หมูมันเป็นสิ่งที่เธอรักนะ เธอห้ามกิน อะไรอย่างงี้ มันก็ไม่ใช่ เพราะว่าเราก็ไม่ได้กินหมูมาตั้งแต่แรกอะค่ะ ใช่ เขาแบบเหมือนพยายามยัดเยียดให้เราพยายามเชื่อแบบเขาอะ เออ "หมูมันเป็นสิ่งที่อร่อยนะ เธอต้องลองกินนะ" อย่างงู้นอย่างงี้ เคยซื้อมาให้ด้วย มีคนเคยซื้อมาให้อะค่ะ เขาบอกว่า "อ้าว! อะไรอะ <chuckles> อยากให้กินขนาดนั้นเลยเหรอ?
คุณหมวก แต่ละอย่างนี่เสี่ยงจัง โอ๊ย เกิดเป็น เป็นคุณหมวกนี่ลำบากเหมือนกันนะคะเนี่ย โอ้!
เออ ใช่ค่ะ ตอน ตอนอยู่ฮ่องกง อันนี้ ตอนอยู่ฮ่องกง <chuckles> นิดหนึ่ง ค่ะ <chuckles> ในชีวิตมีแต่อะไรที่มันแบบ เออ
คนที่ซื้อ แปลก ๆ คนที่ซื้อมาให้นี่จิตใจทำด้วย อะไร คะเนี่ย เหมือนเขา เขา เอ๊ หรือว่าเขากวน อันนี้เราแยกไม่ออกจริง ๆ
ใช่ นั่นสิคะ อืม ไม่ทราบเลยค่ะ ว เป็นแบบพวกที่ไม่ค่อยสนิทนะคะ เป็นแบบเด็กต่างชาติที่ฮ่องกงอะค่ะ เหมือนกับว่า เขาอยากให้เราแบบ เปลี่ยนมาก เขาอยากให้เราแบบ เอ่อ ลองหันหน้าเข้าหาหมู อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ <chuckles>
<chuckles> โอ้โฮ โอ๊ย แรงมาก
ทำไมล่ะ <chuckles> เรากินไก่ เราก็ดีอยู่แล้วอะ เออ ใช่
อืม เราว่าศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากค่ะ มันแบบไม่ควรเข้า จะไปแบบไปก้าวก่าย อะไรแบบเนี้ยค่ะ มันเป็นความเชื่อใคร ความเชื่อมันเนาะ ต่างคนก็ต่างมีความเชื่อเป็นของตัวเอง ตรงเนี้ย เราไม่ควรที่จะไปแทรกแซงกัน
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ตัวหมวกเองก็รู้สึกว่า เราก็ไม่เคยไปแบบเบียดเบียนให้ใคร ให้ใครแบบว่าเข้ามาเชื่อพระเจ้าของเรา เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ก็ไม่น่าจะมีใครควรมาบังคับให้เรากินหมูเหมือนกันค่ะ ก็ ใช่ <chuckles> สนุกมากเลยค่ะ วันนี้ ได้มาเล่าแล้วก็ได้มาฟังเรื่องเฮี้ยน ๆ ของคุณบ้านค่ะ สนุกมากเลยค่ะ
โอ้! คุณ ถูกต้องเลยค่ะ ใช่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

ค่ะ สวัสดีค่ะคุณบ้าน อา ใช่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ?
ตอนนี้ก็ รู้สึก ตอนนี้มันเริ่มจะง่วงนอนแล้วค่ะคุณหมวก อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าที่ไทยเราประมาณ 22:40 แล้ว แต่วันก็ยังไม่ดึกเท่าไร แต่ว่าเรา เราเพลีย ใช่ เราเพลียจากการทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ มันก็เลย เหมือนว่ามันลงที่วันนี้เป็นพิเศษ มันก็เลยง่วง แต่ปกติเราก็เป็นคนนอนดึกอยู่แล้ว ไปค่ะ แล้วทางคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะ?
เออ อืม เออ สี่ทุ่มสี่สิบ อ๋อ ทางหมวก วันนี้ก็โอเคค่ะ ชิล ๆ เมื่อวานมีเรียนก็เลย เอ่อ วันนี้ วันนี้ไม่มี เรียน ก็เลยแบบว่า เอ่อ ชิลอะค่ะ เมื่อวานแบบเครียดนิดหนึ่ง
อืม
ใช่ แต่วันนี้โอเคค่ะ วันเนี้ยโอเค
อ๋อ อันนี้ปะกะ โอเคค่ะ ปกติเรียนนี่ เรียนประมาณกี่ชั่วโมงคะ?
เอ่อ เรียนแค่ 2 ชั่วโมงค่ะ แต่ว่าเครียดทั้งวัน เลย ไม่ชอบเข้าห้องเรียนนะคะ มันแบบว่าแค่ได้กลิ่น แค่ได้กลิ่นห้องเรียนก็ รู้สึกแบบ
อืม อ้าว อ อะ
เพลียแล้วอะค่ะ ใช่ เมื่อวานแค่แบบว่า เดินเข้าห้องเรียนน่ะค่ะ ง่วง <chuckles> ง่วงมากเลย ใช่
ค่ะ 2 ช 2 ชั่วโมงเนี่ยนะ?
เออ 2 ชั่วโมงอะค่ะ ใช่ ทีนี้วัน วันเนี้ยค่ะ อยากจะคุยกับคุณบ้านนิดหนึ่งเรื่องของแบบ
โอ้ เป็น วัน อ๋อ เออ อืม ค่ะ
ความเชื่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากทราบว่า คุณบ้านเคยทะเลาะกับใครเรื่องความเชื่อไหมคะ?